É verdade. Pra escrever qualquer coisa, né. Uhum.
É Pra escrever qualquer coisa, assim, sabe, eu fico um pouco re eh, com medo de pensar: "Que que a gente vai virar mais pra frente?", sabe, porque a dependência será tão grande, né, de de um aparato, de uma tecnologia, ali, já tá sendo, eh, e assim, é um processo de importante pra refletir, né, ah, eh, enfim, a gente o ser humano precisa pensar a respeito, né, das coisas, né, precisa saber escrever, enfim, e aí, daqui a pouco, que a gente será, né, uma ameba. <laughs>
É verdade. Já tá sendo, né, já tá sendo. Uhum. Coisa. E, bom interessante isso que tu também buscou, porque, hoje em dia, eu já sei que em em diferentes países, inclusive, que alunos na escola, em várias em várias turmas, né, vários, hã, níveis, assim, já não estão mais escrevendo sozinhos, já estão, né, dependentes de gerar conteúdo, em qualquer que seja, usando a inteligência artificial, e eu acho uma coisa horrível, porque comigo, com toda a dificuldade que a gente tinha lá naquela época, de não ter nem internet pra poder pesquisar nada, a gente pelo menos fez fazia um esforço, né, e tu vai ler. É aquela coisa, né, como que a gente faz para escrever melhor? A gente tem que ler. Aí hoje o pessoal nem lê mais, eh, é audio audiolivro, né, e também nem escreve mais, ou seja, será que a nossa capacidade intelectual vai vai diminuir, né, ao longo do tempo?
Sim. Aham, aham. Sim. Sim, sim, sim. Aham. Sim, sim. Aham. Sim. Aham. <laughs> Lê, exatamente. Aham. Sim. Aham. É. Eu acho eu acho que sim, sabe, a a minha impressão é de que sim, que a capacidade intelectual vai diminuir, eu acho que muito difícil que isso não aconteça.
Hum.